Ah okay, dove andavi di bello?
Eh, si ti dico posti non li conosci perché <chuckles> sono sono città in Egitto quindi. <laughs> No, no, no, no Marsa Alam proprio, sì, ti dico Marsa Alam, tu devi capire che questo è un posto top del top che io io ho vissuto lì perché lavoravo lì, ma nessuno facilmente si permette una vacanza lì perché diciamo è il più costoso in tutta l'Egitto, molto. Ma io infatti ero fortunato che addirittura vivevo a Marsa Alam e guadagnavo, guadagnavo un botto di soldi.
Ah, okay. Ah, vabbè, <chuckles> no, no sicuramente. Vabbò, però se mi dici che sta nelle zone di Marsa Alam di e di ah. Ah, okay. Mh. Ah, è costoso? Ah, okay, è Avevi vitto e allogg okay.